Ăn đã chuẩn bị sẵn nè. Và giả sử như trong cái quá trình mà bạn muốn đặt đồ ăn online á, thì bạn cũng nên lưu ý là đặt cái món ăn đầy đủ chất xơ, chất dinh dưỡng protein và chất đạm đó bạn, thay vì chỉ chọn những món như là chiên, xào, rán thôi và dầu mỡ á. Cho nên á những cái lượng thức ăn mình vào cũng nên là xem xét xem là có đầy đủ chất dinh dưỡng hông, mà đặc biệt là chất xơ, chất đạm nè, để giúp bạn là có thêm nhiều năng lượng và cũng như là và cải thiện được thể chất tinh thần nữa. Thì khi mà bạn ăn được thì cơ thể của bạn cũng trở nên phấn chấn hơn à.
Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Nhờ những cái lời khuyên, những cái giải pháp mà bạn đưa ra cho bản thân mình á, mình thấy là nó rất phù hợp cũng như là rất là gọi là hay và phù hợp với bản thân mình luôn. Và mình cũng đã có những cái định hướng, những cái hướng đi rõ ràng hơn để có thể xây dựng cho mình một cái việc mà ăn uống điều độ rồi. À, hy vọng là nó sẽ đem đến cho mình những cái thay đổi tích cực nhất nha. Chào bạn nha.
Ừm. Ưm, ừm. Rất vui khi được chia sẻ những cái thông tin này với bạn nè, chúc cho bạn th thật nhiều sức khỏe nha.